คือเสียตังค์เหรอ หรือเรียนฟรี?
เสียตังค์ เสียไปประมาณ 6,000-7,000 มั้ง เสียตังค์ดิ จริงจังไง ตอนนั้นจริงจัง สู้ สู้ชีวิต อืม
คุณพระ! อือฮึ อืม
เจ๊งเลย
อุ๊ย แล้วถ้าเกิดเธอแบบย้อนเวลาไปได้อะ? เธอจะ จะลงไหม?
โอ้โฮ ไม่แม้แต่จะไปเริ่มเรียน
ไม่เธอ ฉันอยากรู้ว่าแบบแล้วจริง ๆ ตอนเนี้ย อี FOREX เนี่ยมันยังมีอยู่ไหม? หรือว่ายัง ก็ยังมีอยู่
ครับ มี มี ยังเป็นอะไรที่แบบเทรดกันทั่วโลกเหมือนเดิมเธอ ถามว่ามันมีคนได้ไหม? มันมี
อืม แล้ว แต่มันไม่ใช่เรา <chuckles>
กว่า ไม่ใช่เรา เราคือคนเสีย อืม
แต่มันคนเสียมันน่าจะเยอะกว่าเปล่าวะเธอ?
เยอะกว่ามาก ๆ เธอ แต่ว่าคนเสียส่วนใหญ่อะ แบบว่าเสียแล้วมันก็อายเนาะ มันก็แบบไม่พูดอะไรหรอก แต่ถ้ามันได้มันจะเสียงดัง
เออ ฉันนึกออก มา มานี่ เรื่องของฉันมาเธอ <chuckles> ก็คือหลังจากฉันหยุดบินไปใช่ไหมเธอ? ฉันก็กลับมาอยู่บ้านเต็มตัว ฉันก็แบบ เอ๊ะ จะไปทำมาหากินอะไรดีน้า อะไรเงี้ย อา ฉันก็แบบ เอานี่แหละวะ full-time Trader ฉันก็แบบว่า เอ๊ย อยากลงทุนหุ้นอย่างงี้ แต่ความขี้เกียจของฉันน่ะเธอ ฉันก็แบบไม่ไปเรียนหรอกกงกราฟ อืม มันก็ไม่น่าจะยากอะไร อะไรอย่างเงี้ย อืม ป๊าก็คงเวทนาลูกอะเนาะ แบบกลับมาอยู่บ้าน เขาก็โยนเงินมาให้ก้อนหนึ่ง ฉันก็เล่น ๆ ไป มันก็เล่นได้เธอ แต่ฉันไม่ทำอาชีพอื่นเลยนะตอนนั้นน่ะ เออ ฉันก็แบบ เนี่ยแหละ
อืม เป็นแบบเนี้ย เธอ เออ เป็นยังไง? อืม อา เออ ไป อา เออ อือ อือ ๆ ๆ ๆ อา ลงทุน อืม เออ ๆ โอ้ ก็มันยังได้
ก็ได้เธอ มันก็แบบเหมือนแบบพอติดเราก็เอาแช่ไว้ แล้วพอมันขึ้นเราก็ค่อย ค่อยขายอะไรอย่างเงี้ย แต่ <tsk> ด้วยความที่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรล่ะ? ฉันน่ะเหมือนไม่ได้ ฉันเล่นหุ้นปั่นเธอ ฉันก็ยอมรับ เพราะว่าเหมือนเรามีเวลานั่งเฝ้าตลาดตลอด 24 เอ๊ย ไม่ใช่ 24 ตลอดที่มันเปิดใช่เปล่า? เราก็เห็น อุ๊ย ไอ้เนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลง วิ่งขึ้นวิ่งลง อุ๊ย เราก็เข้าตรงนี้สิแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขายตรงนั้น คือเราเห็นแบบว่า อยู่ว่ามันวิ่งขึ้นเท่าไร ลงเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วพอเราเข้าไปอะเธอ เนี่ยก็คือเขาเป็นเม่าใช่ไหม? ฉันคือพญาปลวกเธอ <laughs> ม
เออ อืม อา อือ ๆ ๆ อือฮึ เออ ๆ ๆ เฮ้ย <laughs> ทำไมมันแบบสิ้นหวังขนาดนั้น? เราคือห่วงโซ่ล่างสุดเลยเหรอ?
มัน ใช่เธอ พอเข้าไปปุ๊บ มันร่วงสิเธอ พอมันร่วงก็ฉันก็ตอนนั้นก็ยังมีเงินเนาะ ฉันก็ว่าไม่เป็นไร ร่วงก็ไม่ขาย ฉันก็เอาไว้ในนั้น ฉันก็เอาเงินก้อนใหม่มาเรื่อย ๆ ๆ ๆ จนสุดท้ายเธอ ฉันติดอยู่ในนั้นเท่าไร? ฉันให้เธอทาย
อือ ๆ ๆ

อ้าว เธอบ้านฉันวันนี้ฝนหยุดตกคะ แบบร้อนมาก อืม เออ ช
อืม ของฉันน่ะแบบพอฝนตก ใช่ไหม ฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะ นั่งอยู่ในห้อง ฉันก็มานึกย้อนเหตุการณ์ ที่แบบบางทีมันพลาดเนาะเรื่องการเงิน ฉันรู้สึกเศร้ามากเลย
โอ๊ย เหรอ? เธอมีเหตุการณ์เหรอ? แบบเธอเล่าให้ฉันฟังก่อนไหม? เพราะว่าฉันก็มีเหมือนกัน
ใช่ มี ก็คือตอนนั้นน่ะ ฉันเคยเอาเงิน เงินเก็บของฉันน่ะ ไปลงทุนกับ Forex เธอ อืม
เออ ว๊าย Forex Forex ไอ้นั่นน่ะเหรอ ที่เป็นข่าวอะเหรอเธอ?
โน ๆ โน ไม่ใช่ ไม่ใช่ 3D เธอ Forex ธรรมดาเนี่ยแหละ แล้วแบบ แล้วแบบฉันลงไปเยอะ เพราะว่าฉันน่ะฝึกหัดอยู่แบบ เล่นแบบ เงินน้อย ๆ มาแล้ว แล้วมันได้อย่างนี้ ฉันก็แบบ เอาเงินเดือนที่ออกทั้งเดือน เดือนนั้นน่ะ แล้วก็เงินเก็บส่วนหนึ่งอะไปเล่น ฉันใส่ไปประมาณ 40,000 กว่าบาทมั้งเธอ
โอ๊ย <chuckles> อะฮะ อา เออ ฉันกำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าเท่าไร? เออ
40,000 กว่าบาท แล้วก็หายแว๊บภายใน 2.5 ชั่วโมง หายไปเลย
ทำไมอะ ทำไมอะ?
เออ ฉันไปเทรดทอง
เธอ ฉันไม่ ฉัน ฉันไม่เคย เล่นไม่เป็น เล่นไม่เป็น
Forex นั่นแหละเธอ แล้วแบบ อ๋อ มันผิดคาดไง
มันไม่เหมือนหุ้นเหรอเธอ เหมือนเราลงไป แล้วถ้าเกิดมันต่ำ เราก็ยังไม่ต้องขาย อะไรอย่างเงี้ย?
เออ อ๋อ ไม่เหมือน คล้าย ๆ แต่ไม่เหมือน หุ้นแบบว่าถ้ามันต่ำมันก็แบบยังแบบ ลด ลด ลดค่าลง ใช่ไหม? แต่มันก็ไม่หายไปไหน แล้วอาจจะรอให้มันขึ้น ใช่ไหม? อันเนี้ยมันลดลงเรื่อย ๆ จนสามารถติดลบได้เลย พอมันเริ่มใกล้ ๆ จะติดลบเธอ มันจะ มันจะตัด ตัดเงินทั้งหมดที่เราลงทุนน่ะ ฟรึ๊บ เข้าโบรกเกอร์ไปเลยค่ะ จบ
ใช่ ใช่ ใช่เธอ เฮ้ย ได้เหรอ? <chuckles> เราไม่ต้องสั่งขาย มันก็ขายของเรา งี้ เหรอ?
ได้ แบบ ใช่ เพราะว่าแบบมันหมดค่าแล้วไง ของ เพราะว่าของเรามัน มันติดลบแล้วไง อืม
ว๊าย แล้วทำไมเธอกล้าลงล่ะ ถ้ามันแบบขนาดเนี้ย?
โอ้โฮ เธอ ฉันฝึกเล่นอยู่ประมาณ 3 เดือนนะ ฉันว่ามันได้ผล มันได้ มันได้ อย่างเงี้ย อืม
เออ โอ๊ย แล้วเธอรู้สึกยังไงบ้าง?
ก็ ประมาณ 2.5 ชั่วโมง เนาะ เพราะฉันแบบ ซื้อ ซื้อไปช่วงเที่ยง อะไรอย่างเงี้ยเธอ ฉันก็ดันง่วงนอน ก็นอนหลับไปอีก ฉันตื่นอีกทีตอน 14:30 แบบ เฮ้ย
เออ <chuckles> ช็อกไหมเธอ?
เฮ้ย นึกออกไหม เงิน 40,000 หายแว้บอะเธอ เฮ้ย จริงเหรอ? เฮ้ย เราทำอะไรวะเนี่ย
ว้าย
เราทำอะไรลงไป เออ เงิน 40,000 เธอ หาย หายแว้บไปเลยนะ
เออ แล้วไงอะ เธอทำยังไง?
แล้วแบบ